تقدر تقول لي آآ، لما بتخسر شخص مُقرّب ليك ال الموضوع ده بيغيّر إزاي فيك وفي نفسيّتك؟
عايز أقول لك أنا طول حياتي ما الموضوع ده ما حصلش معايا أوي، يعني فضلت طول حياتي لحد مثلًا حوالي 25، 27 سنة آآ، ما خسر يعني ما خسرتش حد إن حد قريب مني أوي توفى. آآ، لو أنت قصدك بالمعنى ده بالضبط يعني، فإنما وقتها يعني بعد م
إمم. آه، تمام. إمم. خسارة خسارة بأي ش يعني خسارة بأي شكل سواءً بقى س يعني وفاة سواءً حصل آآ، touch ما بينكم مثلًا أو حصل مشكلة يعني، آه، خلّينا ن خلّينا نتكلم عن الحدثين، يعني لو في عندك موقفين مثلًا أو حاجة، آه، آه.
آه، بِعدْنا عن بعض أو كده، آه. هو الصراحة آآ، أكتر حاجة أثّرت فيا آه، في عندي كده وفي عندي كده الصراحة، يعني في عندي موقف حد س آآ، خسرنا بعض فما بقيناش نكلم بعض وفي حد تاني آآ، من أكتر الناس اللي أثّروا فيا في حياتي جدّي وجدّتي، رحمة الله عليهم.
تمام، احكِ لي بقى، آه. ربنا يرحمهم يا رب، آه.
عِشت طول حياتي دايمًا ب باتحامى فيهم وباخد بنصايحهم، ودايمًا لو احتجت أي حاجة من غير ما أقول لهم بيكونوا عارفينها، بيكونوا مثلًا عارفين إن أنا معايا حاجة معينة أو ظرف معين فعلى طول يدعموني بكل حاجة، بالكلام وبالدعوات وبكل حاجة، بالضبط، هُم بيكلموني بيدعموني بكل حاجة عارفين إن أنا معايا موقف، يبعتوا لي فلوس، عارفين إن أنا متضايق فيكلموني ويسألوا عليا، طب خلّي فُلان يكلّمنا. <tsk> لأ، كان كان كانوا عاملين لي كده في حياتي هالة كده حواليّا مخلّينّي دايمًا ما اوصلش لدرجة لدرجة معينة من الاكتئاب أو ما خ ما يخلونيش أوصل لدرجة معينة من الضيقة، فالناس دي أنا لما خسرتهم
إمم. عندك حق، بيكون عندهم إحساس كده آه، بيكون عندهم إحساس بيك يعني، آه. جميل. جميل، إمم.
أ عايز أقول لك إمم، لأ، يعني تعبت جدًا.
حسيت حسيت بإيه بقى ساعتها يعني آه، آه، الشعور نفسه كان إيه ساعتها يعني، احكِ لي كده اللي هو لحظة الفقد نفسها ب ب بتبقى عاملة إزاي؟
إمم، الشعور على فكرة كان صعب أوي، الشعور كان صعب جدًا، إن أنا خسرت أهم الناس ليا، آآ، اللي هم كانوا بيدعموني بو يعني في مُجرّد كده ما عرفت إن هو خبر وفاتهم يعني واحد ورا التاني، في كل جنازة كنت باحضرها على حد فيهم، كنت باحس لأ، الحاجة د الحاجة دي مش ما حصلتش، يا رب اللي أنا فيه ده يكون حلم. بجد ف آه طبعًا أنكرت، حاولت أنكر كده الأول بس بعد كده إحنا مؤمنين بالله وعارفين إن إحنا بس هي لحظة حزن مش أكتر الواحد عدّاها، وبعد كده إن لله وإن إليه راجعون، فكلنا كده، كده هنموت لكن تأثيرهم فاضل لحد أنا متوقع هيفضل تأثيرهم لحد ما ي أموت أنا كمان في يوم من الأيام. وزي ما باحكي لك دلوقتي عنهم هاحكي لأولادي ولأحفادي عنهم.
آه، دخلت في حالة من الإنكار صح كده؟ حالة الإنكار اللي بتيجي بعد ال آه، آه. امم. إمم.
لأن هُم فعلًا أثّروا جدًا في حياتي.
آه، يعني أنت شايف تجربت تجربتك معاهم يعني آه، تجربتك معاهم تستحق إن هي آآ، تفضل مخل لذكراهم لدلوقتي ولبعدين، وتخلّي ويعني تفضل أنت كمان تدعي لهم، وتخلّي أولادك كمان يدعوا لهم بعد كده.
إمم. أيوه طبعًا، أيوه طبعًا، الموضوع ده فَرَق معايا جدًا، وجودهم كان فارق معايا وفي نفس الوقت مأثّر فيا لحد النهاردة، فطبيعي إن أنا إمم.
طب قُل لي التأثير آه، قُل لي التأثير على نفسك أو الحاجات اللي اتغيّرت يعني جواك إيه؟ هل ال الموقف دوّة هل مثلًا خلّاك تاخد بالك من الأشخاص القريبين دلوقتي ال اللي موجودين مثلًا جنبك ربنا يحميهم لك يا رب، آآ، خلّاك ت تقعد معاهم مثلًا وقت أطول، خلّاك آآ، تتعامل معاهم بشكل أحسن إزاي ال ال الأسلوب أو الشخصية بتاعتك اتغيّرت مع حالة الفقد دي؟
إمم، إمم. هو اللي أنت قُلته على فكرة ده، نوَّر عندي ح حِتَّة تانية، يعني نوَّر عندي حِتَّة إن أنا فعلًا، أنا محتاج أقعد مع الناس اللي قريِّبين مني كتير جدًا، لكن أنت عارف الواحد طبعًا مع مع مشاغل الحياة ممكن ما ياخدش باله من الحتة دي، لكن دي نقطة نوَّرت عندي دلوقتي بمجرد ما أنت ذكرتها لي، فأنا هابدأ أشتغل على نفسي، على الفترة اللي جاية. لكن بالنسبة لسؤالك، هي غيَّرِت فيّا إيه، <tsk> هي غيَّرِت فيّا كتير جدًا، لدرجة إن أنا نِفسي أبقى زيّهم.
قُل لي. إمم. أكيد طبعًا، آه. جميل.
فأنا حياتي اتغَّيرِت، إن آه. حياتي اتغيَّرِت، إن أنا عايز أبقى زيّهم، بنفس مستوى الطيبة، بنفس مستوى المبادرة، بنفس مستوى الجدعنة والحب والعطاء اللامتناهي، مع الناس القريِّبين منّي، فأنا أ يعني أنا already ب بدأت أبقى كده مع مع أهلي، مع معارفي، مع الناس القريِّبين، لكن طبعًا كل حاجة بتكون بحذر وبعقل، علشان يهم الحاجة لو زادت أوي ممكن تقلِب بالعكس، اخدت منهم الحاجات دي كلها امم.
احكِ لي بقى، آه، احكِ لي أمثلة بقى. آه، يعني جميل. هل قصدك، هل قصدك إنك أنت تكون امتداد مثلًا لل للحاجات الكويّسة، اللي هُم كانوا بيعملوها، يعني مثلًا، آآ، جدَّك مثلًا كان بيعمل خير معيَّن، بي بيدّي فلوس لحد معيَّن. هل بتحاول تحافظ على نفس أ نفس الإمتداد دوَّة؟
اهم. إمم، إمم. أنا عايز أقول لك، أنا بعدها <chuckles> أنا ساعات بأدّي نفس الأشخاص
جميل، آه، آه، عشان تخلَِد الذكرى، آه، تخلِّد الذكرى نفسها بتاعته آه، ممتاز.
أو باعامل نفس الأشخاص اللي هم كانوا بيعاملوهم آه، بالضبط، يعني مثلًا مثلًا باكون عارف إن هم كانوا بيحبوا ناس معينين، وكانوا بيعطفوا عليهم بالكلام وبال ساعات بالماديات وساعات بالمساعدة في أي حاجة يحتاجوها وساعات بالهدايا، لأن هم كانوا بصراحة معطائين جدًا، فأنا دلوقتي بقيت مكانهم.
امم. أيوه.
أنا already باشوف ال الناس اللي هم بيحبوهم، باحبهم. الناس اللي بيوِدّوهم، ب باودّهم، الناس اللي كانوا بيدّوا لهم هدايا، باحاول ما أمنعش الهدايا دي. <tsk> برغم أنت واخد بالك إن أنا آآ، <tsk> أنت عارف أنا درجة كام بالنسبة لهم، أنا درجة كام بالنسبة لهم؟ أنا أنا درجة رابعة يُعتبر آآ، لكن شايف تأثيرهم قوي آه، أنا هم جد جدي وجدتي فَهُم أنا بالنسبة لهم درجة تالتة أو رابعة، لكن هم شايف تأثيرهم وصل لحد فين؟
حلو جدًا، حلو جدًا. جميل. وده شعور طيب جدًا منك يعني آه، يعني شعور طيب جدًا، آه. آه، أنت آه، م آه. أيوه. طب، أنت آه، أنت هل كان في حاجة مثلًا آآ، كانوا بيعملوها مثلًا في وقت حياتهم وأنت كُنت مثلًا معترض عليها، وبعد ما توفاهم الله أدركت لأ، إن هم اللي كانوا صح وإنك أنت لازم تعمل كده برضو، والّا ما حصلش معاك حاجة موقف زي ده؟ طب احكِ لي كده، قُل لي آه، قُل لي ممكن
تأثيرهم كمان هيوصل لأحفادي، فهيوصل لدرجة سادسة أو سابعة. امم. آه، لأ، لأ، حصل، حصل فعلًا. في بعض ال في بعض الناس في بعض الناس هم كانوا بيصبروا عليهم صبر مش طبيعي، يعني بعض ال في بعض الناس كانوا بيئذوهم مثلًا أو بيضايقوهم، وهم ما كانوش بياخدوا أي رد فعل، فكُنت ب ساعات باحس إن ده ضعف، أو إن هم مش في ايديهم أي حاجة يعملوها.
تمام. الكلام ده كان ممكن بقى يجننك أنت بقى، اللي هو إزاي أنتم ساكتين عليهم ليه؟ وإنك أنت آه.
آه، طبعًا أنا إزاي ت تعمل على حاجة زي كده لدرجة أنا كنت من ممكن أتدخّل مكانهم، لكن مع الوقت عرفت إن هُم كانوا بيعملوا كده لإن الناس اللي قدامهم <tsk> مش هي مش هيقدّروا قيمة ال مش هيفرق معاهم إذا كنت أنت غضبت والّا لأ، هو اللي هيفرق معاه إن هو عايز يعمل الحاجة دي، فأنت عايز تعملها اعملها ما دام مش هتأذيني أنا، حتى لو أذيتني أنا عادي ممكن أستحمل الأذى ده لإن أنت كده كده مش هيفرق معاك. فمع الوقت لقيت فعلًا الناس دي مش فارق معاها أنا زعلت والّا ما زعلتش، غضبت والّا ما غضبتش، هو كل اللي فارق معاه إنه يعمل الحاجة دي بس، خلاص أنا ه هادّي له الحاجة دي اللي هو عايزها وبعد كده هيكون في بيني وبينه المساحة الكافية اللي ما يخلّينيش أتعامل معاه تاني، في نفس الوقت لا أذيته ولا أذيت نفسي.
إمم. مضبوط. يعني شُفت إن التفكير العقلاني التفكير العقلاني أكتر هي دي الحاجة اللي اتنقلت لك مثلًا من عندهم لعندك أنت. بدأت آه، بدأت تبص للأمور بعقلانية، وبدأت تفهم بقى آآ، حكمة حتى يمكن بعد ما توفاهم الله، أنت بدأت تفهم حكمة الأحداث أو الحاجات اللي كانت بتحصل قبل كده يعني. فده ده جميل آه، ده جميل.
آه، ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي على فكرة. ده حقيقي جدًا. إمم، ده حقيقي جدًا وعايز أقول لك إمم، اتفضل.
طيب ال آآ أأ طيب أنت يعني بعد يعني الحاجات برضو اللي اتغيرت جواك تاني، دي مثلًا ممكن تكون حاجات أنت خلاص أنت بقيت امتداد ليهم وبتحاول تعمل نفس الحاجة مع نفس الأشخاص عشان يعني تف تفضل مفكر ال ال الناس وتفكر نفسك طبعًا أولًا ب بتأثيرهم ال الجميل و وبخيرهم اللي كان اللي كان موجود ومالي الدنيا. على مستواك أنت الشخصي بقى، مستوى ال التفكير والحكمة بتاعك أنت، هل في حاجات تانية اتغيرت في معاملتك مع الناس، في رؤيتك حتى ال الشخصية وكده؟
إمم. صح، صح. صح، صح. إمم. أيوه، طبعًا. حياتي اتغيرت على مستوى يعني مختلف شوية آآ، ال مثلًا ال العصبية اللي عندي قَلِّت شوية، بقيت دايمًا بافكر إزاي آآ، هم هم لو مكاني في الموقف ده ممكن يعملوا إيه؟ <tsk> فبقيت لأ، الموضوع طب ب ب بقى كويس جدًا، وفي نفس الوقت في نفس الوقت تأثيرهم فرق معايا إن أنا ممكن أدوّر إزاي حتى وهم مش موجودين نساعدهم، إن هم مثلًا نعمل لهم حاجة لله، نطَّلع تبرعات عنهم، وفي نفس الوقت آه، وفي نفس الوقت أنا باحب أزور الأماكن اللي هم كانوا بيقعدوا فيها، باحب ساعات باحب أروح كده أقرأ لهم قرآن وأتدبَّر ف في الحال اللي هم وصلوا له لي وأدعو ليهم، <tsk> فهل هل في يوم من الأيام أنا لو بقيت مكانهم هالاقي حد يدعو لي؟ <tsk> فالصراحة ذكراهم كانت طيبة جدًا وحاعمل لهم صورة و2 كده حلوين، باحب دايمًا يبقوا أشوفهم قدامي. آآ، لأ، لأ، أثروا جدًا في ف بطريقة لا تتخيلها، آآ، وبرضو الم الناس كل يعني كان في كان في حزن غير طبيعي في الأول لكن الحمد لله مع الوقت الحزن قَل واحدة، واحدة آآ، وبدأت أرجع تاني تاني.
إمم. حلو أوي، حلو أوي، جميل. امم، ما شاء الله، جميل، جميل أوي. إمم. طيب، آآ، خ آه، خليني مثلًا أقول لك آآ، برضو نقطة مهمة أوي أنت ذكرتها، نقطة الصبر على أذيّة الناس أو آآ، ال ال إدراك الصورة الأوسع، الصورة الأكبر. هل هل الموضوع ده اتنقل ليك أنت كمان؟ يعني بقيت بتشوف مثلًا لو حد ممكن بيحاول إن هو آآ، يعمل حاجة تِئذيك أو كده، هل يعني الطاقة بتاعتك في الصبر زادت شوية أو بتحاول تتفهم ال تمارس نفس الحكمة ديّة دلوقتي؟
إمم. إمم، إمم. إمم. هو الموضوع ده طبعًا فَرَق معايا، بقيت دلوقتي صا يعني أنا دايمًا لما بيحصل معايا مشكلة، كنت ممكن زمان أندفع على طول، وآخد أكشن. مع الوقت بع بعد ما بعد فقدانهم وكده، وتأمَّلت في طريقتهم لإدارة الحياة في حياتهم هم وفي حياتنا احنا كمان، لأ أنا بقيت لما بتحصل معايا مشكلة باقعد حوالي نص ساعة، ساعة وممكن يوم كامل، عقبال ما أعرف آخد قرار وأعرف آخد أكشن علشان آخد الأكشن الصح، الموضوع ده ما كانش عندي في الأول آه، فبالضبط
تمام. امم. للدرجة دي التغيير فعلًا آه، للدرجة دي التغيير أثَّ يعني بقى م من فكرة إنك أنت تاخد يعني قرار يالَّا في نفس الثانية وأنا أعمل كذا أو كذا، لدرجة إنك أنت تاخد مثلًا يوم كامل إنك أنت تقعد تفكّر و وترجع تحسب الأمور تاني وكده؟
إمم. آه، ع علشان ما اخدش أكشن اع ام انفعالي ممكن أندم عليه. فهُمّ كانوا بيعملوا كده، يعني أنت حتى حتى لو الموضوع بسيط جدًا حتى لو الموضوع بسيط جدًا، كانوا ممكن ما ياخدوش الأكشن في وقتها، ويقول لي: :يا ابني اصبر." <laughs> آآ، دايمًا كان عندهم مَثَل كده، <laughs> مَثَل كده بيحبوا يقولوه اللي هو: "تبات نار، تصبح رماد." يعني أيًا كان الحياة اللي إحنا مي الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي، الدنيا مولّعة وكل حاجة اصبر عليها، هتلاقي بكرة النار صفيت، عار آه، كده، كده هينتهي. ف ب بصراحة لأ، فقدانهم أثَّر فيَّا جدًا وأثَّر فيَّا على مستوى قوي جدًا على المستوى النفسي وعلى المستوى الشخصي، وت وعايز اقول لك أ يعني أنا نفسي ابقى زيهم، نفسي كده في يوم من الأيام أنا أبقى جِدّ، وحفيدي يحبني وحفيدي ينقل ذكرياتي بعد كده، <tsk> أنا د ده إحساس أنا عايشُه دلوقتي، يعني مش دلوقتي أنا قصدي في مستقبلًا يعني وحاجة زي كده، فهُمّ الصراحة أثّروا فيَّا جدًا.
آه، حلو حلو، التفكير آه، آه حلو، آه. آه، يعني أ آه، إيه هو قوله لي؟ أيوه. كده، كده هينتهي مضبوط، مضبوط، فعلًا عندهم حق والله فعلًا، آه، آه. امم. أيوه. إمم، تمام هو حقيق أ هو حقيقي فعلًا زي أنت ما بتقول مثلًا، هو أ التزام فعلًا الناس ال الأجداد وكده بال بالحِكَم والحاجات اللي زي ديَّة، آآ، ما كانش مُجرَّد مقولات وخلاص، يعني أ يعني أنا أحب أختم بقى ب ب بجزء اللي هم بالحكمة اللي هم قالوها، اللي هي بتبات نار تصبح رماد، إن كل حاجة خلاص هي بق هتخلص وهتنتهي في الآخر، على أي وضع من الأوضاع هي مسيرها هتخلص يعني. فأنا مبسوط جدًا يعني أنا اتكلمت معاك، وحابب إن أنا أ أشكرك جدًا و وباتمنى الرحمة لجدك وجدتك يعني، وإن شاء الله تبقى يعني خير خَلَف لخير سَلَف يعني، ب ب مش بإذن الله، إمم.
إمم. إمم. أيوه، أيوه. الشكر لله. اللهم آمين يا رب، شكرًا لكلامك، أنا اللي اتبسطت جدًا بكلامي معاك.
العفو، العفو، على إيه.